Yani, sonrasında ben artık birçok yerde, ııı, konuşmacı olarak davet edildim. Önden hazırlıklar yaptım. Eee, bir yerde, pardon, 2 yerde jüri olarak davet edildim. Eee, böyle şeyler oldu. Gerçekten birçok kapı açtı. E, çünkü artık, ııı, hani, sahiplendi herkes. Dergi çok yeni bir dergiydi ama biraz böyle sektörel, küçük bir dergiydi. Ama, eee, çok sahiplendi. Abone sayılarımız arttı, gelişmeler oldu birçok anlamda. Eee, ben de, hani, böyle utangaç, kalkıp gülümseyip böyle, ııı, insanlara selam verip oturan, ııı, kız, ilk öyle yapmıştım ya, sonra sahneye tekrar davet edildiğim kız olmaktan biraz çıktım aslında o günden sonra. Çıkmaya karar verdim çünkü böyle şeyler, hani, olabiliyor. Ben de, hani, bunlara göre hazırlık yapayım diye düşünüp, eee, devamında, aaa, buna göre kendimi, eee, hazırlık, hazırladım. Hı hı, evet.
Hı hı. Çok güzel. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Ne kadar güzel. Hı hı. Geliştirdin, hazırladın. Gerçekten öyle. Eee, şeyi merak ettim. Peki, dergin, iii, devamında, ııı, n ne seviyeye geldi? Iıı, ne kadar süre devam etti veya belki hâlâ aktif mi, bilemiyorum. Eee, bu konuda çok az detay verebilir misin?
Hı hı. Tabii, yani 3 yıl sürdü süreç. Imm, sonrasında işte ben, ııı, b bırakmak zorunda kaldım. İşte, yurt dışına yerleştik. Eee, evet, biraz böyle sürdüremedim. Pandemi araya girdi. Gelip giderek yapmaya çalıştım, olmadı. Yoksa aslında bunun ilk kitlesi falan oturmuştu. Hani, D&R'larda falan satılmaya da başlamıştı. Eee, yani 3 yıl diyebilirim. Eee, benim için güzel bir deneyimdi ve, eee, çok, ııı, iyi hissettiğim bir iş. Hani, girişimcilik öyküm diyebilirim.
Hı hı. A! Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel aslında, evet. Hı hı. Vallahi gerçekten öyle geliyor. Hı hı. Eee, gerçekten, eee, kulağa çok güzel, eee, gelen bir hikâye. Eee, 3 senede bir dergiyi idare edebilmek, eee, özellikle, eee, basılı bir dergiden bahsediyorsan, özellikle gerçekten, eee, çok kıymetli. Eee, bu kadar, on ııı, internet üzerinden, eee, yayınların arttığı bir dönemde. Eee, bu gerçekten çok güzel. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Çünkü plaketi aldığına da çok sevinmişsin. O plakette ne yazıyordu? O aslında bir katılım belgesi gibi miydi yoksa, eee, atıyorum, etkinliğin onur konuğu ya da işte yılın, eee, girişimcisi gibi bir şey miydi? Ş onu hatırlıyor musun?
<chuckles> Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Doğru. Tabii. Evet. <chuckles> Yo, eee, ikisi de değildi aslında ama böyle çok daha klasik bir metindi çok detayını hatırlamıyorum ama ımm katılımınız için teşekkür ederiz gibi, hani, standart bir metin dışarıdan gelen şehir dışından gelen konuklara özel hazırlanmış bir şeydi.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet, ge o da gerçekten, eee, şık bir, eee, hediye olmuş. Eee, bir hatıra olmuş aslında o günlerden sana kalan. Eee, bu anlattığın başarı hikâyesi de gerçekten, hani, senin açından gurur, ııı, verici bir hikâyeydi. Eee, ve bence bunu sonuna kadar hak etmişsin. Eee, ben çok keyif aldım bu anlattıklarından. Eee, çok teşekkür ederim gerçekten.
Y yani. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben de.

Yo, gastronomi üzerine bir festivaldi, ama şöyle söyleyeyim, eee, benim, öyle çok ciddi bir yayıncılık deneyimim yoktu. Aslında, bu işim de, beni, eee, çok bu kadar zor bir işi, bir şekilde ortaya çıkarmak, eee, adına, bu yaptığım iş de, zaman, zaman, beni gururlandırır, ve benim, bu etkinlik, eee, hiçbir zaman, daha önce, yani, çok fazla, topluluk önünde konuşma tecrübem, eee ya tabii ki vardı, ama, e, bu yönde de, beni çok geliştirdi diyebilirim bu festivaller.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Anladım, ne kadar güzel. Bu arada, şeyi merak ettim. Eee, çünkü, çok fazla tecrüben olmadığından bahsettin. Tam olarak, mesela, bu derginin kaçıncı, eee, senesiydi, eee, ya da, senin, en azından, eee, bu i işlerle alakalı, gastronomiyle alakalı, e, kariyerinin kaçıncı yılıydı? Çok, azıcık detay verebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Aslında başlarıydı. Daha 3 sayı çıkarmıştık ama öncesinde yok 2 ayda 1 çıkıyordu, öncesinde Hani, ben dergiden önce, bir 1,5 yıl, biraz, böyle, çevre edinmek için, işte, bir blog açmıştım, orada, işte, birçok, eee, sonrasında abone olacak, eee, kişiler, işte, kendi tariflerini paylaşıyordu. Eee, orada hani bir etki yaratıp yani, şunu diyeceğim, benim bu sektöre, eee, yöneldiğim belki 3. yıl falan, ama derginin, hani, sonuçta, dergi çıkarmadan önce, büyük bir altyapı ve çevre gerekli. Eee, o yüzden, çok yeni değildim ama, hani, böyle, iş olgunlaşmış, artık sahada daha aktif olduğum, yeni dönemler için de yeni bir dönemdi aslında.
Hı hı. A, aylık bir dergi miydi? 2 ayda 1. Çok güzel. Hı hı. Ne kadar güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Anladım. Eee, çok az, bir şeyi merak ediyorum, özellikle bu gastronomi, iii, temalı derginle alakalı. Eee, müşteri kitlen genelde gastronomiyle ilgilenen, bu, z bu alanda kendini geliştirmek isteyen insanlar mıydı, yoksa son kullanıcı, işte, hane halkı gibi insanlar mıydı?
Hı hı. Hı hı.

Şöyle aslında etkinlik, eee, bir tür yarışma gibiydi ve eee, birtakım işte, eee, böyle tarifler vs. hani yarışıyordu. Yerel bir festival gibi o bir şey olduğu için, hani, oradaki i i yarışmacılarda yarışmalarda ödül alan kişilere işte ödüllerini almak için çağrılıp veriliyor, aynı zamanda verdiler ve tabii ki işte jüri üyeleri orada vardı. Eee, onun dışında işte Denizli'deki bazı, eee, kişiler, işte ı eee, yöneticiler, siyasi. Evet, evet, evet.
Hı hı. Evet, tabii ki. Belki siyasi figürler ya da dediğin gibi, evet, belki b iş adamları vs. olabilir.
I hı, dernek üyeleri, çeşitli dernekler, hani, o tip konuşmacılar oldu.
Hı hı.
Aslında.
Anladım. Aslında birçok kişi, aslında, eee, o gün orada, eee, al alın ya yapılan aslında bu yarışmada, bu faaliyette görev alacağını biliyordu. Aslında sen birazcık sadece sürpriz gibi oldun, basın ayağını temsilen, anladığım kadarıyla.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, evet. Eee, sonuçta ben, hani, dergi olarak, hani, bu tip şeylere de çok, eee, önem veriyordum, çok destekliyordum tüm Türkiye'den etkinliklere gidiyordum açıkçası. Eee, güzeldi, beni gururlandıran kısmı, orada plaket hediye edilmesi sürpriz oldu. Hiç beklemediğim bir şeydi. Evet. <chuckles> Bir de yani kayınvalidemin, işimden biraz bahsediyordum ama yeni bir iş arka planı, çok o daha önceki 2 yıllık süreci hani çok iyi bilmediği için, eee, tam olarak hani m benim gelinim de bir şeyler yapıyor ama neler yapıyor, hani algılayamadığı bir işti. Onun da onu görmüş olması, o ilgiyi, 2'ncisi işte, eee, ay seninle çok gurur duydum kızım falan demesi değişik geldi. <chuckles>
Ne kadar güzel. A, o da sürpriz oldu senin için. Çok güzel. Hı hı. <chuckles> Gerçekten öyle. A! Ne kadar güzel. Gerçekten, eee, senin açından, eee, hem konuşmaya davet edilmen, hem plaket ala alman hem de, eee, açıkçası bu kadar güzel sözleri kayınvaliden duyman özellikle, eee, yeni başladığın bir serüvenin, eee, gerçekten daha böyle başındayken, eee, senin için çok, eee, etkileyici olmuş. Eee, ııı, gerçekten, ııı, senin adına çok sevin sevindim açıkçası bu anlatılanlardan. Eee, peki, şeyi merak ediyorum. Eee, sence bu, a bahsettiğin şeylerden hangisi senin daha fazla, eee, o an veya şu an geri dönüp baktığında aslında gururunu okşuyor? Eee, plaket de olabilir, bu davet ed edilme, bu kadar işinin aslında erken, ııı, başlarında aslında fark edilmesi de olabilir, kayınvalidenin söylediği kıymetli sözler de olabilir. Ne düşünüyorsun?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Çok. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Eee, galiba şöyle: en çok, ııı, bu kadar hani kısa sürede çıkış yapmış bir dergi olarak, eee, orada bu kadar değer görmek beni, eee, mutlu hissetti. E, yani insanların hani önemsemesi, işte, "A, aramızda kimler var!" filan diye anons edilmem, ben beklemediğim bir şeydi. Bu kısım bence. Hı hı.
Evet. Çok sevindim gerçekten. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Eee, dediğin gibi
İyi hissettim gerçekten.